Kesinlikle. Ben mesela eee, ben de bir zaman çalışmıştım, hani çalışan olarak çalışmıştım. Sen bunu anlattın, benim de aklıma geldi. Benim patronum vardı. Eee, yani, orada bazen müşterinin gelmediği zamanlar oluyordu. Ben, böyle, hani, pazarlama bölümünde bir kısa bir dönem öğrenciyken çalışmıştım. O kadar itici oluyorlar ki mesela ayakta durmanı istiyor. Sabah çok erken saatte açıyoruz zaten mağazayı. Yani, b şunu unutuyorum, aslında kendisi de çalışan olarak o mağazaya girmiş, sonra da, hani, mağazada müdür olmuş. Eee, sonra b Evet, yani, bir de b insanı üzen nokta bu oluyor. Sen bu sıralardan geçtin. Diyor ki, işte, "Ben şunu yaşadım, ben bunu" hep bir de gelip sana bazen bunu anlatabiliyor müşteri yokluğunda ama aynı şeyi kendisi yaptığının farkında bile değil. Bunu söylediği zaman, yani ben söylüyordum ama, hani, böyle, çıkmaya yakın, artık çıkışımı verecektim cesaretimi toplayıp. Ya, şaşırıyordu, hani, sen nasıl söyleyebiliyorsun. Biz asla Şimdi bunu dedim eğer ben senin s senin mesafe kat etmeni istediğim için bunu sana söylüyorum, bunu bir iyilik olarak görmeni istiyorum çünkü insanlar hak etmiyorlar. Yani evet, orada çalışan insan var, çalışmak zorunda olan insan var ama sen de onlara adil davranmak zorundasın. Bugün günümüzde maalesef bunlardan çok uzak yaşıyoruz. Yani o kadar dertten, o kadar insanların insani hâllerinden uzak yaşıyoruz ki bu çok üzücü bir toplum için. Yani bunun önüne geçmek lazım. Evet.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet, evet. Evet. Çok da iyi biliyor, nasıl, değil mi? Evet. Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. I hı. Evet. Acil davranmak zorundasın, değil mi? Evet. Evet. Gerçekten mi? Evet, evet ya, senin söylediğin örnekte zaten dikkat çeken, ııı, şey kendisinin aynı yolları katetmesi ayakta çalışmanı istiyor. Aslında hiçbir, eee, gerekçesi yok senin ayakta çalışmanın çünkü aynı işi yapıyorsun, aynı şekilde bilgisayardaki işini hallediyorsun, insanlarla konuşuyorsun. E, sadece aslında sağlığın için yararlı olmayan bir şey senin ayakta durman. İşte, eee, sanırım bir bir hastalık var çok dikilirsen, ismini tam getiremedim, bacaklarında oluşuyor mesela. Ya, senin sağlığın için Varis hastalığı, evet. Yani kendisi aynı yollardan geçiyor ve senin ayakta çalışman ya da çalışmaman hiçbir şeyi değiştirmeyecek, e, senin, eee. Sadece, eee, otorite koymak istediği için, o bir kural koymak istediği için böyle bir şey yapıyor mesela. Bu biraz da aslında
Hı hı. Değil mi? Evet. Evet. Yok. Aynı. Evet. Hı hı. Hıh. Evet. Ya, kes Hı. Varis hastalığı, evet. Evet. Ama unut Kesin. I hı. Hı hı. Bir de şöyle bir zihniyet de var: Ben yaşadım, sen de yaşa. Böyle bir şey de var biliyor musun? Aslında patronların bu kadar bencil olmasının sebebi biz buralara kolay gelmedik diyorlar ya. E, tamam sen kolay gelmedin ama sen kolaylık sağlasan ne olacak? Yani, bir şey ne ol
Evet. Evet! Evet. Sen kolaylık sağla, çünkü sen aynı yollardan geldin. Empati kur yani, de ki ben bu yollardan geldim, benim için hiç kimse bu yolları daha, eee, kolay yapmamıştı, benim için kolaylaştırmamıştı. Ben en azından bir sonraki çalışan için işleri biraz kolaylaştırayım demek seni iyi bir insan yapar mesela.
Evet. Hıh. Hı hı. Evet. Hı hı. Kolaylaştım.

Kesinlikle, yani, hani, b iş m bana göre iyi bir patron yani, Türkiye'de de dünyada da hani iyi bir patron nasıl olabilmeli, iyi bir işveren? Kesinlikle adil olmalı. İnsani hâllerden anlayabilmeli, hastalık durumunda, özel günlerde hediye verebilmeli. Bir çocuğu doğuyorsa kesinlikle ona göre bir hediye vermeli. Böyle olduğu zaman zaten çalışan insan o çalıştığı kuruma bir bağlılık, bir güven hisseder ve sonra vefa göstermeye çalışır. Sen onun hiçbir şeyinden, hani yar haberin olmasa, sıkıntısından, üzüntüsünden, iyi gününde, kötü gününde bu insandan vefa bekleyemezsin, bağlılık bekleyemezsin. Bu insan da, daha iyi bir iş bulduğu zaman hâliyle ilk yapacağı şey senin şirketini terk etmek olacaktır. Bu da i insanın istemediği bir durum olsa dahi.
Evet. Evet. Kesi Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Kesinlikle. Tek Bırakıp gidecek. Tabii ki. Tabii ki de, tabii ki de de, saygı çok çeşitli saygı çeşitleri var. Az önce hastalıktan vs. bahsettin. Hani zaten artık Avrupa'daki çoğu ülkelerde hastalık gerçekten saygı, saygı du duyulan bir şey. Sen hastayım dediğin zaman hiçbir şekilde ben çalıştığım şirketlerde şeyi görmedim. A, işte hasta mısın, değil misin ya da sorgulama. Sana diyorlar ki tamam iyileşene kadar gelme. Hem ofise de hastalık getirme.
Tabii. Evet. Heh. Sağlık izni. Kesinlikle. Ih <chuckles> Evet. Netliğin ne kadar esnek ama sen kendini iyi hissettiğin zaman kalkıp devam et devam ediyorsun kaldığın yerde ama Türkiye'de böyle bir şey yok yani, sağlık izni yok. Yani direkt rapor. Adam diyor ki hastayım, diyor ki rapor getir. Hastayım, evden çıkamıyorum. Hani böyle bir mantıksızlık olabilir mi?
Evet. Evet. Evet. Evet. Türkiye'de gerçekten öyle evet, eee, ve seni, iii, hani hoşlarına gitmezse bu durum seni işten bile atabiliyorlar, ne çok hasta oluyorsun vs. diye. Yani, durumu
E Evet, maalesef. Evet, özellikle bu konuda kadınlara daha çok esnek olunması lazım değil mi? Çocukları olan kadınlar, okula gitmesi gereken çocukları olan kadınlara ciddi anlamda böyle bazen diyorum ki hani, böyle yarım gün çalışmalılar. Yani, çocuğun okul saatinde işe gitsin, çocuğun okul çıkış saatinden işten çıkmalı ama keşke dünyada böyle kolaylıklar olsa ama maalesef, evet.
Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Bence, kesinlikle sağlanabilir. Aslında böyle seçenekler var. Türkiye'yi bilmiyorum ben. Türkiye'de hiç a çalışmadım.
Evet. Türkiye'de şu an yaygın değil, yani bu kadar değil. Daha yeni yeni bazı güncellemeler yapılıyor, yani, kesinlikle Avrupa kadar iyi değil. Hıh.
Evet. Evet, ama hani, özellikle Türkiye'deki patronların ekstra olarak, ııı, hani, saygı konusunda problemleri olduklarını biliyorum, anlayış konusunda daha doğrusu, anlayış gösterme konusunda. Evet.
Hıı. Tabii. <chuckles> An evet. Aynen.
Evet, peki teşekkür ediyorum muhabbet için. Hoşça kal.
Eee, ben teşekkür ederim, çok güzel